楽しい、なんか楽しいですよ、そういう。<laughs>
ね、そうかそうか。もう並んでるだけで楽しくないですか？それ、ひょっとして。
あ、そうですね。
ね、あ、これもあれも、こっちも、これ買いたいんだけど、どうしようみたいな。
そう、結構その朝一だ朝一は確かに、結構、あの人気があるところだと並んでたりしますね。オープンする前に。ううんうんうんうんうん。ねえ、やっぱり、うん野菜、安いですし、新鮮で安いし。うんうんうんうんうん。
うん。 はい。あ、並ぶんですね。へえ。 うん、ああ、いいですね。へえ、あうん。 あ、そっか。そうですね。うーん。鮮度がいいのもね、特にお魚とかね、間違いないですね。え、あ、あとその地元の例えばお酒とか、そういうものをもう買うことあります？
鮮度はいいですね。うん。間違いないですよね。うん、うん。 ああ、ああ。 あ、そう、私はそんなにお酒飲まないんですけど、ありますね。いっぱい売ってる、う、そう、日本酒は好きなので、今度、そうですね、ちょっとチャレンジしてみたくなりました、あ、話を聞いて。<laughs>
はい。なるほど。うーん。 はあ、なるほど。うん。 あ、そうですか。へえ、ああとなんだろう、牛乳とか？
うんうん。あ、ああ、そうです。あ、そう、よむ飲むヨーグルトとか。なんかそういうの売ってますよね。牛乳とか、確かに。うんうんうん。いいかも、チーズとか、あ
はい。 あ、ははい、はい、そういうのとか？ ええ、うん、ええ。 あ、ううん、いい、ゆうん、いいと思いますね、きっと。
あ、あと、なんか、ぱえベーコンとか、そういう加工品、加工肉とかも結構
はい。 ベーコン。 あ。
売ってたりしますね。お土産で、ね、売ってたりとかするのも、そういうのも。
なるほど。え、なんうん。 はあの、あれでしょうね、都会の方で買えないようなものが。のポポンと置いてあって、みんな争うように買って帰るみたいな。ね、あ、いいですね。へえ、そっか、じゃあ、ふゆはい。
うんうんうんうんうんうん。うん。<laughs> はーい。たそう、ただ冬になると急にあの物が無くなって。<laughs>
ええ。 あ、そうですか。
ほんとに白菜とか、ま、根菜系、ごぼうとか、ま、じゃがいもとか残ってるかなみたいな、さつまいもとかもなくなっちゃったりして。
うん。 根菜、ごぼうとか。 ああ。 あ、確かにね、収穫ないですもんね、基本ね。ええ、あ、ま、白菜とかはあるのか。そっかそっか。
うん、 そう。 白菜は結構外で保管できるので、うんうんうん、うーん。で、そう、それ以外にはね、結構無くなっちゃうんで、それが結構課題なのかもしれないですね、冬の。<chuckles>
あ、確かにそうですね。うんうんうん、それはそうですね。うん。 そうです、ああ、なるほどね。まあ、それでね、じっとこう春が来るのを待って春が来たら何を買おうかなみたいな。ま、そんなことを考えながらですよね。
うん。うん。 うん。うんうんうん。 <laughs> すそうですね、うーん。
ね、なかなかね、直売所とか、あの、この近所はないので、なんかお話を伺っててもなんか、お鍋が食べたくなるぐらい楽しいお話でした。
はい。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
はい。 はい、今日はどうもありがとうございました。

そうそうそうそう、たんいくつかまいくつか、そうですね、冷蔵庫に入ればあれですけど。<laughs>
いくつか買うんですよね？ 入るぐらい、あ、そっかそっかそっかそっかそっかそっか。そっか、あ、でも、うん、そっかそっかそっか。
ま、クーラーボックスとかね、あれば安心かもしれないですけどね。
あ、クーラーボックスね。あ、なるほど。あ、なんとなく見えてきました。はい。ええ、そうか。
うんうんうんうんうんうんうん。 まあ、でも梯子してもいいかもしれないですね、そういう道。あ、そうそう。車だったらね、あの、道の駅とか、そういうところ行くと、結構、そのご当地で作ってる野菜とか、その土地でしかつで有名なお野菜とか、結構あるから、そ、うん、面白いと思います、そうやって。うん。
あ、確かにそうですね。うん。 あ、そっかそっか、そうですね。うん。 ええ。 うん。 うん。はい。 はい。 なるほど。うん、ええ、あの、そういうとこも割と行かれます？
あ、そうですね、好きなんで行きますね。うん。
あ、本当に、あ、そういうとこで、こ、そういうとこで買うのはどんなものがこういつもいいなと思ってます？
ああ、どういうもの買うかな。でも、あ、つい、やっぱ主婦なんで、コスパがいいものを探したい。こすたばコスパがいいものとそこでしか買えないもの。
うん。 うん。 コスパがいいもの、うん。 ああ、あ、そうですね。じゃあ、そこでしか買えないものなんどんなのあります？
そう。 え、例えば、なんかわさびとか、生わさびとか。<laughs> なんか、やっぱ、売ってないところ。
うん。 あ、わさび、あ、生わさび。 もう、いいじゃないですか？ ね、こうやってね、すってね、あれ新鮮なわさびって、すごい美味しいらしいんですけど、ね、あんまりね、経験がなくて、うん。
そう。 はい。美味しいです。うん。 なんか茎とかも売ってたりするんですよね。うん。茎もなんかお浸しとかにすると、美味しいので、ちょっとピリ辛で美味しいか。<laughs> あとは、そうですね、まあうちうちはちょっとあの、海から遠い県に住んでるので、海の方のに行くと、やっぱりそういう魚介とかを見て
ほう、うーん、うん。 あ、そうなんですか。ええ、はい。 なるほど。うんうんうんうん。へえ。 ええ、ええ。 うん。 ああ、はい。